Hông, mình thì hông không không không hẳn là mình làm hai cái việc đấy trong cùng một ngày, mình sẽ chọn mình sẽ có ngày là mình sẽ thức khuya, có ngày thì mình sẽ thức khuya và ờ, đúng rồi, có ngày thì mình sẽ thức khuya nhưng mà sẽ dậy trễ, còn có ngày thì mình sẽ ngủ sớm để mình dậy sớm.
À, ừm. Dậy sớm hơn. Vâng.
À. Ừ.
À, nghĩa là, ờ, nó sẽ không không xảy ra cùng một lúc ha. Bởi vì là tức là cái thời gian bạn, ừm, ngủ, tổng thời gian ngủ ha, không bị thay đổi, đúng hông? Nó vẫn sẽ sẽ trung bình là vẫn ô kê, đúng hông?
Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Sẽ Ừm, ừm. Đôi lúc tùy. Ừm, đôi lúc thì tùy, tầm dao động từ 8 cho đến 10 tiếng.
Bởi vì ờ. Ồ, thế là cũng cũng kha khá.
Ừm, ừm, tại
Nhưng bản bản bản thân mình thì lại à, bản thân mình thì thích thức khuya hơn, bởi vì là kể cả là mình có đi ngủ sớm đi chăng nữa nhé, thì việc dậy sớm với mình nó cũng kh hơi khó khăn một chút. Thực ra nếu mà bảo là mùa hè của Hà Nội thì cũng ô kê, cũng cũng có thể là dậy lúc, ừm, 6 giờ gì đó, nhưng mà bảo là mùa đông thì
Ừm. À. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm.
Ờ, mình không không nghĩ là mình dậy được.
Vậy theo bạn ừm, vậy theo bạn, bạn thức khuya là bao nhiêu bao mấy giờ là thức khuya?
Thức khuya á hả? Là là sẽ ngủ vào ngày hôm sau, tức là cái thời gian mà mình ngủ thì ờ, đúng rồi, nghĩa là mình bị ngủ vào ngày hôm sau, trong khi thực ra là bản thân ngày hôm đó nghĩa là bản ừ, ngày hôm đó là là mình là mình nghỉ ngủ ngày hôm trước.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình hiểu, mình hiểu, có nghĩa là qua 12 giờ là bạn mới ngủ.
Ờ, ờ, qua 12 giờ luôn á, ờ, thức, ờ, thức khuya, rồi bạn bảo là hai hai hai giờ ngủ mà 5 giờ sáng mà dậy sớm thì chịu.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì l Chết, chịu á, chịu á, <laughs> dậy không nổi á. <laughs>

Mình thì hiện tại thì mình cũng có mình mình cũng chưa có có điều chỉnh được. Tại cái này công việc này nó bắt nó nó nó phải, ơ, bị, ờ, linh động ấy.
À. Cũng đặc thù ha, ờ.
Ừm, nó nó nó bị linh động nên là mình phải linh động, đúng rồi, dạng linh động nên là mình phải, ơ nếu mà mình nếu mà theo theo theo cái mà người ta yêu cầu.
Thời gian linh động. Cũng phải linh động theo. Ừm.
Đấy, nên là mình phải bắt buộc theo cái kiểu đấy. Mình
À, tức là bạn muốn là cái việc mà ngủ như nào, lúc nào thì là vẫn đang dựa vào cái việc là công việc của mình sẽ tiến triển ra sao, hoặc là, ờ, cái cái cái cái trạng thái của nó hiện tại như thế nào ha? Ờ, đúng rồi, hiểu rồi. <chuckles> Thế cũng cũng, gọi là, cũng
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hoàn thành xong hết chưa? Đúng rồi, đúng rồi, đã hoàn thành xong hết rồi, rồi. Ừm.
Ừm, nhưng bản thân mình thì l mình rất là mong muốn mình sẽ có thể ngủ sớm được. Vì thực ra như này, công việc <chuckles> công việc không làm hôm nay thì ngày mai làm, tội gì phải làm lúc buổi tối, đúng không? Vừa hại sức khỏe mà lại <chuckles> trừ khi những cái việc mà nó liên quan, gọi là, gấp gáp á.
<laughs> <laughs> <laughs> Ừm, ừm, ừm. Mình thì mình cũng hơi bị, ờ, gấp gáp ấy, cái mình cũng bị, ờ mình thì bị sợ mình mình bị sợ cái tâm lý là mình sẽ bị dành để mà để vào ngày hôm sau, thì sẽ nó bị kiểu là cái mình bị làm biếng ấy. Cái mình ừ, cái mình bị quên, mình bị quên, cái mình bị làm biếng, cái mình hông có đạt được cái yêu cầu của người ta. Nên là khi nào mà họ cần cái gì của mình thì, ừm, thì thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng làm cho nó đạt được cái mức mức nào đấy để khỏi phải dành vào ngày hôm sau mà nó lại bị trễ nải nè, nó kh nó không có bị quên này, ấy.
À, ừ. Ứ đọng ấy, phải không? Cứ trì trì trệ, trì hoãn. Ờ. Ừm, mình hiểu.